أ برتقان وليمون، أنت أنت دلوقتي بتجرب فيهم، إحنا إحنا خرجنا من قصة إن أنت عايز تعمل لهم طبخة، لفكرة إن أنت بتجرّب فيهم بقى أصلًا حاجة جديدة. <laughs>
عايز عايز أوريهم إن أنا أس عايز أوريهم نتيجة جميلة، فأنا لقيت إن الوصفة دي، حاسس إن هي شدّتني، عارف اللي هو افتكرت كيكة البرتقان اللي ماما كانت بتعملها، فقلت بس هي دي، مع إن دي فراخ، حاجة تانية خالص، بس لا اللي هو هي دي. <laughs>
<laughs> <laughs> هتعمل فراخ بالبرتقان. جميل، أيوه، أيوه، حلو و وتبِّلت ال الفراخ بالبرتقان والليمون.
آه، يعني آآ، حطيت توابل وكان معاهم عصير البرتقان والليمون، تمام، آآ، وحطيتها طبعًا هي كانت المفروض تتحط في التلاجة كذا ساعة تمام، فأنا في الكذا ساعة دول قعدت بقى إيه، آآ، رُحت قطّعت البطاطس، عملت السلطة، تمام آآ، وما كنتش لسه بدأت أعمل الرُز قُلت هاعمله بقى يعني يكون سخن مع الفراخ، فهاستنى لما آجي أحط الفراخ في الفرن، تمام.
ده <laughs> جميل أوي، آه، هم كانوا عارفين إن أنت بتعمل الكارثة دي في البيت والَّا والَّا أنت آآ، عاملها لهم مفاجأة كمان؟
آآ، لأ دي كانت مفاجأة طبعًا، يعني أنا باقول لك استنيت إن هم يمشوا وقرّرت أبدأ بقى يعني خلاص، <laughs> يعني هيرجعوا ينبهروا بقى، ده اللي أنا كنت عاملُه في حسابي. طبعًا لحد ما إيه، <laughs> جيت أولّع الفرن، ما عرفتش أولّعه.
أيوه. <laughs> جميل، <laughs> ماشي.
خلاص، <chuckles> أنا كده تعطلت بيا كل السُبُل عمومًا.
ما ما ما يعني أنت أنت أ أ مش عارف تولّع الفرن أصلًا، يعني أنت بداي يعني أول القصيدة كده أنت مش قادر تولع الفرن ف <laughs> طيب، قُل لي بقى عملت
آه، يعني أنا أ أنا مش عارف أ أنا أ كان البوتاجاز غريب عليَّ شوية، تمام، فاللي هو أنا <tsk> آآ، ما كنتش عارف إزاي أستعملُه، بأمانة يعني، آآ، غير البوتاجاز اللي أنا اتعوِّدت عليه لمّا كنت مسافر، فهو أنا اتحطيت كده في موقف محرج تمام، وفي نفس الوقت أنا مش عايز أتصل عليهم وأقول لهم أولّع الفرن إزاي، ومش عارف إيه، تمام.
امم. حلو، آه، اتصرفت إزاي بقى؟

أكيد هو هو هو كده، كده في في وصفات بتتعمل بالفراخ والليمون، يعني أ ما اختلفناش ومن من ألذّ ال الوصفات اللي تتعمل في البطّ مثلًا البط بالبرتقان، ف فدي معروفة جدًا، ولكن أنت الفكرة إن أنت أول مرّه تعملها، ف فاخترت إن أنت تعملها بالبرتقان والليمون، فهي دي هي دي الفكرة بس يعني.
آه. آه، بس عارف يعني المفارقة إن هي طلعت حلوة، يعني هي عجبت تقريبًا كُلّ البيت ما عدا أخويا، هو اللي قعد يقول لي: "أنت إيه العَكّ اللي أنت عامله لنا ده، إيه الأكل ده؟" تمام، بس الباقي كان مبسوط وكانوا مبهورين بالأكل، لدرجة يعني آآ، أختي الصغيرة بتقول ده أحسن من الأكل اللي ماما بتعمله لنا. <laughs>
امم. <laughs> ده ده ده ده ده الموضوع <laughs> الموضوع تطوّر يعني بق بقى ليك معجبين يعني. <chuckles>
آه، فده ده إيه ده دي ضربِت في نقطة حساسة. <laughs> لا، لأ، يعني مش قصة معجبين دي بتضرب في نقطة حساسة، أنا أنا طبعًا لأ هو في زي أكل ماما؟ ده أنا متعلِّم من ماما، ومش عارف إيه، ده أنا ما أجيبش رُبع أكل ماما.
أيوه، بالضبط، بعدين هي ال هي اللي حطِّت الفراخ في الفُرن برضه، يعني مش عايزين نهدِر حقّها يعني. <chuckles>
آه، ده ده هو نفَسها اللي في الأكل اللي مخليه حلو، <laughs> آآ، فيعني أكلنا في الآخر واتبسطنا، ويعني يمكن عجبِت أغلب الناس يعني ما عدا أخويا، ومش عارف بصراحة يعني هي ما كانِتش عاجباه لي بأمانة.
طَب طَب قُل لي بصراحة، هم عجبتهم بجد؟ والَّا كانوا بيجاملوك علشان بقى تعبك ومجهودك وكُلّ الكلام ده؟ يعني اللي أنت حسيته؟
والله اتف يعني اللي أنا حسيته، إن هي عجبتهم يعني يمكن الدليل كان إن هم بعد كده كانوا عايزينّي أطبخ تاني، تمام، <laughs> قالوا لي بقى في اليوم اللي بعده نرجع نلاقي الأكل جاهز، ما ما تستناش إن إحنا نيجي، وتبقى متأخر في عمل الأكل، قُلت لهم إيه! لأ هي كانت مرّه، أنتم أنتم خلاص هتستعبدوني في الحتة دي، أنا أنا أنا بأجّز دلوقتي، سيبوني في حالي. <laughs>
آه. <laughs> أنت اللي دبّست نفْسَك بقى. أه <laughs> جميل، حلو أوي، وأ بس أثبت لهم بقى إن أنت خلاص، أنت بتعمل أكل تمام، و و وعايش أمورك هناك تمام، وهم اتطّمنوا عليك واتطّمنوا على مُستقبلك في الطبخ.

آه، فأنا إيه رُحت قعدت مستَني، هاه، أول ما الباب أسمعه بيتفتح، أقوم جاري على المطبخ أشوف مين اللي إيه، اللي ج دخل، أمي، والّا حد من أخواتي الصغ حد من أخواتي الصغيرين؟ خلاص، أعمل إن أنا باعمل حاجة في المطبخ وأمشي تاني. آآ، لحدّ بقى ما لقيت إيه، خلاص الباب بيفتح، أنا في المطبخ. إيه ده؟ دي أمي، بس خلاص. أوك.
امم. <laughs> أيوه. إمم. آآ، هاتصرّف بقى دلوقتي فين الولاعة؟ عايز أوَلّع البوتجاز، ماش
آه، "أنتِ أنتِ جيتِ في وقتِك يا ماما، أنا أنا عايز أنا كنت لسه هادَخّل الفراخ الفرن." هي طبعًا يعني ت اتخَضّت، "أنت بتعمل إيه في المطبخ أصلًا يعني! أنت بتطبخ يا ابني؟!" <chuckles> ف
<laughs> أيوه. <laughs> أيوه أي جميل. طب و و إو آآ، قُل لي بقى، الخطة الخطة مِشيِت على ما يُرام و وصِلت للي أنت عايزه؟ والّا قفَشِتَك برضه؟
آه. لا، لا، لا، لا، لأ، مشيِّت زي الفل، تمام؟ وهي أصلًا فكّرِتني قالِت لي: "بس أنت يعني أنت كل ده بتطبُخ؟ قُلت لها: "لأ، بس ده أنا إيه، ريّحت بقى شوية الصبح وكده، يعني أنتم مشيتوا من هنا وأنا ريّحت." ومش عارف بقى يعني أ أخدت الأمور على أقل من مهلي ومش عارف إيه. قالت لي: "طيب، طيب." وقامِت مولّعة الفُرن، وقامت هي اللي حاطَة الصينية أصلًا، قالت لي: "خلاص بقى، سيبها تستوي مع نفسها." تمام؟
آه. <laughs> أ أ خدِ خدِت بالها معلش إن أنت كنت متبّلها بالبرتقان والليمون والّا لسه ما اكتشفتش الموضوع ده؟
لأ، هي لسه ه ه هو الحاجة دي بقى اكتشفوها في الآخر وقت الأكل، تمام؟ ف آه، يعني خلّينا لوقت الأكل، تمام؟
ج ماشي. هنيجي لوقت الأكل دلوقتي.
طبعًا يعني طبعًا استنيت بقى كله رِجع، الصينية استوِت، عادي يعني، ما حدِتش وقت طويل أصلًا، تمام؟ فحانت بقى لحظة الحقيقة، أنا طبعًا قُمت بقى في اللحظة دي، قُمت لكل أخوتي الصغيرين "يالّا شوفوا شغلكم، تمام؟ هاتوا لنا الأكل." آآ، يعني خّليتهم يجيبوا الأكل وكده، تمام؟ آآ وقعدنا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. هُم طبعًا إيه، أول واحد كان ذاق الفراخ كان أبويا، تمام؟ فبيقول: "هي الفراخ دي طعمها غريب كده ليه؟" فقُلت له: "وحشة؟" قال لي: "لأ، حلوة، بس فيها حاجة غريبة يعني، دي مش الفراخ ي فيها حاجة ي أنت عملت فيها إيه؟" قُلت لهم: "أنا الفراخ دي متبلها لكم بعصير البرتقان والليمون." فكُلُّه اتقلب ضحك وقتها بصراحة يعني، اللي هو أنت بتعمل إيه؟
امم. آه. <laughs> <laughs> أيوه. <giggles> آآ حلو.